Ja.
Und dann, äh, das dann an ähm, dann angehen konnte, auch in den Gedanken wirklich dort zu sein, wo man eigentlich j äh, äh, jetzt ist, wo man wohnt. Ja. Und dann, äh, auch bewusst Dinge machen. Also <laughs> nicht nur nicht noch, äh, auch ch ch ich habe meinen Kopf vergessen in, äh in Deutschland, ich muss noch warten, bis der mal kommt meine Gedanken. Und so
Mm, ja. Auch ist, in physikalisch, ja. <giggles> Wa Mhm. Was hat ihr denn am meisten, sage ich mal, gefehlt an Deutschland oder was warum war dein was war denn noch am meisten Hobbys? Okay. Hobbys im Sinne von?
Mhm. Hobbys, Hobbys, Hobbys, ja. Äh, ich habe viel Billard gespielt noch zu der Zeit.
Ja.
Und da gab's halt erst mal kein Billard. <laughs> Das ist. <laughs>
Ah, okay, das ach. <laughs> Wie aber ich hätte mir vorstellen können, dass in Spanien schon Billard gibt, ne?
Ja, natürl ja in den Städten auf jeden Fall, aber nicht in den Dörfern.